لأ، بُصي يعني ف كنت في الأول كنت باحاول اللي أنا أ أ يعني اللي أنا بَقى براحتي وكده، بس طبعًا مع الوقت لأ خ حسيت اللي الحوار ده بَقى يعني حوار فاشل أوي اللي أنا ما اركِّزش في الفلوس اللي باصرفها، لإني بقيت باحس إن أنا باصرف عارفة باتعامل معاها كأنها بوينتات مش فلوس بقيت متعامل معاها على أساس اللي هي نقط بَقى مش فلوس مش مركِّز بق هُم عايزين دي مثلًا خلاص بَقى آه no risk no fun بَقى فاهمة؟ إحنا هنعيش كام مرة بادّيها واحدة إحنا هنعيش كام مرة باندم بَقى عليها بقية ال الشهر فاهماني؟ فالموضوع بَقى بيكون صعب شوية بس بقيت باحاول بَقى في الآخر كده اللي أنا بَقى عامل زي كده دراسة للحاجات بَقى الأساسية والحاجات دي واللي أنا باحاول بَقى إمم، إمم.
إمم. أيوه فاهماك، اللي هو آه، بتطير وخلاص. آه، بالضبط. إمم. ما هو ده اللي كنت عايزة أسأله لك، أنت ابتديت تعمل إيه بَقى عشان يعني توازن بين ال الموضوع إن أنت تحوِّش أو موضوع إن أنت تِصرِف من غير ما تخنق نَفْسك، عملت إيه عشان توصل لنتيجة مثلًا أو تحل الموضوع ده؟
آآ، آخد رأيِك في حاجة بُصي كده، أنا حاو أنا عملت كده <tsk> زي كده جدول بسيط أنا أصلًا من الناس اللي باكره اللي أنا أكتب حاجة وباكره اللي أنا أعمل جداول ومش بامشي عليها أصلًا، وما فيش حاجة بتمشي بالورقة والقلم، بس طبعًا بَقى باحاول اللي هي تكون متلصمة، يعني يكون متلصمة على قدٍ ما، وطبعًا بَقى مع تطور بَقى ال الأبلكيشنات بَقى وتطور بَقى ال الVisa دلوقتي أصلًا بقت بشكل كويس جدًا آه، مِسَهِّلة طبعًا كل حاجة بقيت بَقى باخلِّي كل حاجة <tsk> يعني مثلًا آآ، في الVisa مثلًا بيكون بَقى عامل كذا زي كذا كذا room كده مثلًا أو كذا بتاع كده بيكون جوا الVisa بتعمل مثلًا حاجة لمصاريف مثلًا جامعة ال ابني، وحاجة تانية لمصاريف التمارين دي بَقى باسيب كل حاجة لوحدها فيها، يعني مثلًا القبض مثلًا بينزل على الVisa من شغلي آآ، أسيب بَقى أحُط بَقى كل حاجة في مكانها لو مثلًا ابني مثلًا say مصاريف الجامعة بكذا، باحط له الكذا دي في الVisa ده اللي هادفعه الشهر الجاي آآ، بنتي مثلًا مصاريف المدرسة بكذا، فخلاص أحُطها ابني التاني مصاريف المدرسة أحُطها، ال مصاريف الدروس، فبقيت باعمل بَقى حاجات كده على قد أما أقدر، هي مش بتمشي بنسبة 100% بس على الأقل بتمشي أحسن من الأول بكتير، فأنا آه، آه، دي بصراحة يعني دي بَقى من الحاجات اللي فادتني جدًا، جدًا، وخلتني اللي هو أنا عارف بَقى الفلوس التانية بَقى بقيت باحاول أحطها في الsaving بَقى، الsaving دي اللي باحطها بال بال د د بالday بَقى اللي هي بج حيث اللي هي تجيب لي عائد يومي من البنك، وكده فده بَقى الصراحة شايفها حاجة كويسة جدًا يعني، وإيه رأيِك فيها؟
أكيد طبعًا. إمم. مسهِلة كل حاجة طبعًا دلوقتي. إمم. تمام. حلو أوي. على الأقل بتبقى عامل حسابها. تمام. طَب ما جربتش بَقى طبعًا دي حاجة كويسة وحلول حلوة أوي إن أنت تعملها، وت وتستمر عليها، إن هي تكون حاجة ثابتة في حياتك يعني، ما جربتش تحط بَقى فوقيها مثلًا إن أنت آآ، تعمل بند كده صغير آآ يكون للطوارئ، تحُطه تحُط مبلغ ولولا بسيط تحطه مثلًا في صندوق في في ظرف في حساب في البنك بحيث إن ده يكون مأمِّنك وما يكونش م إيدك ما تجيش ناحيته خالص، وما يكونش للرفاهية وتحُطه وتنساه؟